Paradossalmente questa è una cosa, ehm, più semplice del previsto perché s dando per scontato che ogni giornale dovrebbe essere indipendente e quindi fare le proprie analisi di testa loro o con le proprie ricerche, se tutti parlano praticamente c io ho notato notizie, le ehm, di vari giornali, telegiornali, fatte praticamente con lo stampino, ma proprio anche a livelli di dettagli id identico e quindi ti viene esatto, copia incolla. Questo cosa significa? Significa che, okay che c'è giornale a, b, c, d, dicono di essere indipendenti, ma si vede che loro ricevono la fonte, la notizia da una fonte comune che ovviamente sta sopra di loro e e li gli dice semplicemente: "Oh, ripetete a pappagallo." Semplicemente perché se poi magari c'è la persona, appunto, un po' più sbadata o un po' più, diciamo, me menefreghista che
Ah. Certo. Ah, ma dai. Proprio copia incolla quindi. Ah. E c'aggiunge quel dettaglio in più che magari ti rende denunciabile. <chuckles>
Esatto e poi anche tipo se una se una persona vede che 4 giornali dicono praticamente la stessa cosa tipo: "Tizio x è una cattiva persona" Okay, uno dice: "Ah accidenti se lo dicono 4 giornali dev dev'essere per forza vero, no?" Esatto, non può potrà mai mica essere inventato e invece questo è proprio la la la scusa classica con cui i giornali possono diffondere una notizia falsa, basta che si mettano d'accordo; falsa insomma, manipolata più che altro, basta che si mettono d'accordo. E questo è un classico che si verifica quando ci sono i, cosiddetti, giornali di destra e giornali di sinistra che devono fare propaganda politica. Questo è l'esempio più classicone che abbiamo noi e fortunatamente anche quello un po' più "innocuo" tra virgolette.
Si fa un'idea ben chiara certo, eh, sono più fonti. Mh-mh. Certo.